Esatto, sì, sì sì. Perché, mhmm, convivo con il mio fidanzato, e lui in realtà, è un pochino più grande di me, già avviato nel mondo del lavoro, e quindi non non riuscivamo a coesistere, ne in uno stesso ambiente, mentre io dovevo studiare perché lui non e era disturbante, ecco.
Mh, okay. Sì. Okay. Ah, ho capi Certo, sì, perché lui magari voleva farsi un po' gli affari suoi, farsi le sue cose, però tu dovevi studiare, quindi magari vi davate anche, tra virgolette "fastidio" nel senso che magari non mh-mh.
Esatto. Sì, lui magari voleva vedere la partita, io però stavo studiando, allora mettevo le cuffie, però poi lui mi parlava insieme, non si accorgeva, no, di quanto fosse in realtà disturbante per me, finché alla fine non l'ho relegato, in camera da letto, ho messo lì il televisore, e gli ho detto: "Questo diventa il tuo spazio, <chuckles> puoi stare lì tranquillo, qui hai tutte le tue cose, hai la PlayStation, la televisione, stai bene qui. Io sto nell'altra stanza;" e allora da lì, ho iniziato a arredarla come serviva a me, quindi
Certo. Ah. Certo. Ah, perfetto. Ho capito. Certo, eh molto utile come cosa devo dire, che almeno sai che quello è tuo, il lo spazio è ben definito, e e quindi mi stavi dicendo come l'hai arredata.
Esatto sì, anche perché vabbè sì. Allora, ho messo la scrivania, perché era per me fondamentale, ne ho già cambiate 2 nel tempo, perché, mhmm, più passano gli anni di studio, più la allungo, è incredibile, più mi serve spazio.
Certo, okay. Ah. Ah, chiaro, <chuckles> aumentano i libri, è ragionevole assolutamente.
Sì, quando io ho iniziato l'università avevo fatto una scrivania piccolina, dicevo: "Ma sì, è più che sufficiente", ad
Tanto basterà. <chuckles>
Esatto, adesso che sono alla magistrale, ho praticamente un'astronave al posto di una scrivania, perché alla fine, cioè in realtà, l funziona nello stesso modo, nel senso: hai il tuo materiale, hai non so il libro, il comput però nella mia testa, uhm, ho bisogno di più cose. Sì, ho aumentato la mia cancelleria, quinti avevo proprio bisogno di porta penne, quindi spazio per tutti i porta penne, e poi ho iniziato ad arredarlo proprio come piaceva a me; quindi c'è un angolo della scrivania che è totalmente inutili inutilizzato, perché ci ho messo delle piantine, una candela, proprio spazio
Eh, andando avanti. <chuckles> Beh, sì, sì, sì. Serviva di più. <chuckles> <chuckles> Eh, certo assolutamente. Mh. Si. Ah. Ah, okay, un po' più estetico.